À, ô kê.
Sáng một điếu, trưa một điếu, tối một điếu, đúng hông nè? Bạn cứ tập như vậy đi, tập tới khi nào mà bạn cảm thấy rằng là OK, quen cái guồng này rồi đó, không có đến mức độ là lúc nào cũng phải có để hút thì bắt đầu tới cái giai đoạn là gì? Cắt giảm xuống. Ví dụ, ơ, sáng mà ở nhà với vợ con mà hút thì nó kì quá, ảnh hưởng con cái nên là thôi, để trưa vô công ty mình hút, rồi chiều tối trước khi đi làm về mình hút thêm một điếu nữa, đó, rồi mình về tới nhà. Quan trọng ở đây là gì? Bạn theo sát cái quy trình này và quan trọng nhất á, là làm từ từ thôi, đừng ép bản thân mình bỏ ngay lập tức, tại vì chắc chắn một điều là bỏ ngay lập tức là điều không thể rồi, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi ạ. Ừm. À, ô kê. Ừm. Ừm, rồi. À. Ờ, ô kê. Ừm, mình cũng thấy đúng ha, trước giờ thì mình cứ nghĩ là, ừm, kiên quyết bỏ là phải bỏ l dứt hoàn toàn luôn, nên là, lúc mà được vài ngày ba tuần hay gì đó đến lúc mà mình chịu hông nổi nữa thì lỡ hút lại thì lại thấy nản lắm. Như là, kiểu là, mọi sự cố gắng của mình mấy ngày vừa rồi nó đổ sông đổ biển hết á. Giờ mà giờ nghe bạn nói như vậy thì mình lại thấy, ừm, nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Có lẽ là, mình nên thử là, ừm, coi mỗi lần tái nghiện nó là một lần mình, ờ, muốn học hỏi mỗi bước học của mình, nếu không phải là thất bại thì nó có thể nó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn cho mình rất nhiều.
<laughs> Ờ. Ừm hứm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, với lại á, ở chỗ của bạn, ở chỗ công ty hay là ở nhà á, có gần mấy cái, a, cửa tiệm tạp hóa hông? Hay là mấy cái những cửa hàng tiện lợi á? Ờ, bạn có biết ở chỗ đó họ bán những cái cây kem mà nó nhìn giống như cái ống da-ua mà ngày xưa mà mình, à, mình hay thấy người ta bán ngoài vỉa hè á, cái ống á, ờ, cái ống đá bào chẳng hạn đi, đó. Khi mà bạn lên cơn, đúng chưa? Mà bạn cảm thấy là, ơ, nghiện thuốc quá, bạn ra bạn mua cái ống kem đó. Cái xong bạn cứ đứng đó và bạn, ơ, bạn hút kem thôi, bạn hút cái e cái kem trong cái ống đó đó, hút đá bào á. Cái cảm giác vừa lạnh nha, nó vừa mát và khi mà bạn nuốt xuống á, cái cảm giác nó mát trong phổi của bạn, nó sẽ giúp bạn cải thiện hoặc nói chính xác hơn là nó dập tắt cái cơn nghiện lúc đó.
Ừm. Ờ, có. Có. Ừm. Ờ, vậy hả? Ừm. Ờ. Ờ, vậy hả? Ừm. Ồ, ừm, đây cũng là lần đầu tiên mình nghe đến c mình nghe đến cái, ơ, cái cái loại đó luôn á, thực sự là mình, trước đây mình cũng chưa thử. Tại vì là, ừm, hồi ở ngoài kia thì, ờ, m mình, ờ, thấy là, ừm, có mấy cái loại bạc hà với lại như nhai kẹo singum vậy thôi, chứ cũng chưa thử đến mấy cái loại như là kem hay gì đó. Đó, tại vì là mình thấy là bạc hà đôi lúc là nó cũng có hiệu quả. Ờ, nó hạn chế rất là nhiều nhưng mà mình cũng thử nhiều lần rồi nên là mình cũng mất niềm tin vào bạc hà rồi á.
Ừm, bạn cứ ngồi hút cái đó hà. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm.